Beh però potrebbe essere un e un interessante esperimento, ecco.
Eh, sì. Sì, sì. Eh
E poi ci son dei problemi che non sono mai risolti, son sempre son sempre quelli, no. Dicevamo gli ospedali, tutto il sistema
Mh. Sì, è vero. Figure I e, un sistema sanitario che non funziona
Eh, eh, ma ma tutto, cioè qualunque cosa prendi in mano, <chuckles> cioè da: le autostrade, gli ospedali, cioè
Eh! Sì, anche tipo le scuo le scuole, sì, sì, sì. Cioè ti pare normale che, ehm, bisogna andare da "A" a "B" e tu devi pagare una fracca di soldi? No. Cioè, per cosa? Per delle strade che ehm, ti ci ci rimetti le gomme? Eh
Mh. Un mio amico mi è venuto a trovare, ehm, con sua figlia, han preso una macchina e mi fa: "Ah stiam facendo un'autostrada già da tipo 300 km", fa: "Ma non abbiamo ancora trovato un casello". Gli ho detto: "È gratis".
Sì? Mh-mh. Wow! <chuckles> Bellissimo. Davvero?
Mi fa: "Stai scherzando?". Ho detto: "No, assolutamente". Eh sì, cioè le autostrade in tutti gli Stati Uniti sono gratuite. Poi ci sono delle strade a pagamento ma che costano, ehm, l'equivalente di 1 € per fare 300 km. E quelle sono a pagamento perché son quelle veloci. Quindi la strada normale è piena, tu sai che con quella lì è un po' più veloce, ma paghi un un euro.
Che No. No. Sì. Wow. Okay, s Mh-mh. Okay sì, sì, sì. No, vabbè, questa cosa non la sapevo neanch'io. Mi hai svoltato la giornata. E ma eh e cioè, tipo la manutenzione da da dove prendono i fondi? Cioè non
Okay? Eh, son tutte gratuite. Sì. Dalle tasse.
Okay, e
E dimmi quanto son le tasse: il 20% non il 60 come in Italia.
E vabbè, però spari sulla Croce Rossa
Eh, vengono gestiti me e vengon gestiti meglio. Guarda che in Italia i soldi ci sono, è che son gestiti male, cioè
No. On sì. Male, molto male.